Was verstehst du eigentlich unter einer guten Work-Life-Balance zum Beispiel in deinem Job?
Ja, das ist natürlich so 'n vielschichtiges Thema, sage ich mal. Also, auf der einen Seite, hm, also, es fängt ja schon so 'n bisschen damit an, dass der Job mir zumindest auch Spaß machen muss. Also, es gibt ja immer so die Leute, sagt man ja so, die leben, um zu arbeiten, und andere Leute arbeiten, um zu leben. Bei mir ist es irgendwie definitiv so, dass ich die Arbeit schon hauptsächlich so als qu Geldquelle, sage ich jetzt mal, sehe. Also, ich muss mich da jetzt nicht so sinnhaft mit erfüllen. Aber Work-Life-Balance bedeutet halt, hm, dass so im Alltag auf jeden Fall noch, äh, genügend Freizeit übrigbleibt und auch, dass die Arbeitsbedingungen so strukturiert sind, dass sie mir nicht schaden. Genau.
Okay. Mhm. Um Ja. Ja. Und was machst du dann mit dem Geld, wenn du schon über Geldverdienstmöglichkeiten sprichst? Also, wenn die Arbeit für dich jetzt quasi 'ne Möglichkeit ist, für dein Life für dein Leben, äh, Geld an die Seite zu legen, was ist dann das Ziel oder welche Ziele sels setzt du dir um was möchtest du mit dem Geld machen?
Hm, da habe ich jetzt gar nicht so o so hochgesteckte Ziele, da ich jetzt auch so 'n Job mache, wo ich jetzt auch eher so im Durchschnitt, äh, Einkommen bin. Aber, ähm, mir geht es eher so darum, abgesichert zu sein, äh, d äh, durch die Arbeit, die ich habe und, ähm, dass ich halt genügend Zeit auch habe so für meine Hobbys, für meine Leidenschaften, für meine Freunde, für meine Familie. Also, das bedeutet halt für mich diese Balance, also, dass ich quasi der Arbeit nicht so viel Raum gebe, genau.
Mhm. Ja. Und, äh, Sicherheit zu haben ist heutzutage ja auch nicht mehr selbstverständlich. Äh
Mhm.
welche, ähm, Arten von Hobbys hast du denn? Ähm, wofür investierst du deine Zeit denn in deiner Freizeit?
Mhm. Also, äh, zum einen, ähm, äh, mache ich halt viel Musik. Also, ich, äh, spiele Klavier und ich singe ein bisschen und das ist natürlich so auch mit, äh, ein paar Menschen zusammen. Da, äh, brauche ich natürlich auch viel so kreativen Raum und, ähm, das Equipment, was man dafür benötigt, das kostet ja auch Geld. <snorts> Und da braucht man auch je nachdem Zeit, wenn man, ähm, jetzt auch irgendwie also, das ist jetzt nichts super professionelles, was wir da machen, aber mhm.
Oh, okay. Stimmt. Aber trittst du denn damit auch auf?
Ja, wollte ich grade sagen. Also es ist wirklich nur so in der äh, ich wohne in einer relativ großen Stadt, ähm, da vielleicht mal so den einen oder anderen Kneipenabend oder so. Aber ist jetzt auf jeden Fall nicht nicht in einem großen, äh, Rahmen. Aber genau, deswegen sehe ich die Arbeit auch immer so 'n bisschen als Mittel zum Zweck, würde ich sagen.
Oh, cool. <laughs> Als Zeitüberbrückung zwischen 2 guten Gigs sozusagen. <laughs>
S so kann man's sagen. Aber das ah, genau, es ist jetzt aber auch nicht so, also das ist jetzt eher so so 'n intensiveres Hobby, was ich habe, ne? Ähm, aber ansonsten, genau, nutze ich halt auch mein mein Geld oder meine Freizeit dazu. Ich gehe halt gerne essen. Ich gehe gerne ich gucke mir kulturelle Veranstaltungen an. Und das kostet ja auch alles Geld und wird auch nicht immer billiger.
Ja. Ja. Stimmt. Und, äh, welche Musikrichtung, äh, spielt ihr dann da? Ich meine, seid ihr 'ne große Kombo, 'ne kleine oder ist das immer variiert das? Schreibt ihr eigene Songs? Das würde mich jetzt mal so interessieren.
Nein, nein, nein. Das <chuckles> Genau, wir machen eigene Songs und das ist halt ähm, also das ist halt sind halt nur 2 Freunde von mir und ich. Also das ist so Singer-Songwriter-Neo-Folk würde ich's bezeichnen. Also das ist jetzt nichts äh, nichts äh, nichts Großes. Aber genau, aber noch mal zurück zu der äh, zu der Arbeit. Also das hat sich so mein mein Empfinden, was Arbeit für mich bedeutet, hat sich auch so in den letzten Jahren geändert.
Wie cool. Ja. Wie kommt's?
Ähm, ja, weil als ich quasi ich habe studiert und als ich fertig war, da hatte ich so ja, da war ich irgendwie ein bisschen idealistischer. Da habe ich so gedacht so: „Hm, <snorts> ich suche mir 'ne Arbeit, um irgendwie“, genau, wo ich irgendwie was bewegen kann. Oder, ähm, also, mehr diesen Impact habe ich da noch so 'n bisschen mehr vor Augen gehabt, ne? Und als ich dann so im im Arbeitsleben war ich weiß nicht, das ist ja viele berichten das ja, wenn sie so die 1. Jobs haben, dass man da so 'n bisschen ausgebeutet wird einfach auch.
<laughs> Wo ich glücklich bin, genau. Ja. Ja. Äh, hat dich dann die Realität eingeholt und dann ist mit von dem Idealismus nicht mehr ganz so viel übrig geblieben, offensichtlich.
Ja, richtig, richtig. Also, ich hatte irgendwie schon so das Gefühl, dass man dann so für äh, ja, die Lohnarbeit halt darin bestand, dass man halt sehr viel leisten musste, aber, ähm, das nicht so gewertschätzt wurde und irgendwie ja. Mhm.
Das ist allerdings auch schade, weil man ja eigentlich als Idealist auch viel mehr bewegen kann, als nur zu funktionieren als Rädchen im System. Ähm, w welche anderen Hobbys geben dir denn deinen Ausgleich dafür, dass du, sage ich mal, mit’m Kopf vielleicht oder mit dem Kopf vielleicht bei der Arbeit bist, aber nicht mit dem Herzen? Wo wo steckst du dein Herz denn sonst noch rein außer in die Musik?
Mhm, korrekt. Hm, ja, also, wie gesagt, halt so generell so rund alles so rund um Kultur, kulturelle Veranstaltungen, sei es jetzt so Ausstellung Freunde von mir, die arbeiten auch so in diesem künstlerischen Bereich und da bin ich halt auch immer gerne, ähm, mit denen unterwegs, wenn sie ihre ihre Werke ausstellen sozusagen. Oder, ähm, äh, Kino ist auch eine große Leidenschaft von mir, dass ich da gerne mir Filme anschaue, oft ins Kino gehe, und das das also, das holt mich irgendwie so auf den Boden. Ich bin jetzt gar nicht so der Typ, der viel reist. Also, das hört man ja immer w wieder bei Leuten, jetzt auch grade in diesem Work-Life-Balance. Das ist ja immer schon so 'n wie so 'n Schlagwort geworden, nicht wahr? Ähm, heutzutage, dass viele Leute ja weiß ich nicht, in ihrem Van leben und um die Welt fahren damit und, äh, nur so von Bali aus arbeiten, Homeoffice, genau. Also, das ist nicht so meins, ja.
Mhm. Oh, ja. Okay. Okay. <laughs> Ja. Homeoffice betreiben von überall. Mhm. Aber das Geld gibt man ja trotzdem aus, wenn ich mir überlege, äh, was da was da so 'n Kinoabend kostet, äh, das ist ja, äh, auch Inves das ist schon 'ne ziemliche Investit Investition. Wie oft, äh, gönnst du dir denn dann so 'n, ähm, Kinoabend beispielsweise?
Hm, ja. Mhm. Ja, also da gibt es, ähm, eine ganz tolle Sache, wie ich finde. Das ist die sogenannte Cineville-Karte. Ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber das ist so eine Art Abo, das man abschließt, ähm, und da zahlt man monatlich, äh, 25 € und kann quasi so oft ins Programmkinos, ähm, äh, wie re wie gesagt gehen, äh, wie man möchte. Also da machen dann quasi eher so in den größ großen Städten von Deutschland so, ähm, Arthouse-Kinos mit. Also es gibt richtig, es gibt ja in jeder Stadt auch immer so große Kinos, so Multiplex-Kinos, wie man sie nennt, die sind da außen vor. Aber diese kleinen, äh, Kinos, da kann man wirklich, ähm allein in meiner Stadt gibt's bestimmt so 10 Kinos, ähm, wo ich dann mit dieser Karte dann immer umsonst rein kann. Und ich versuche eigentlich auch immer, so mindestens zweimal die Woche, ähm, ins Kino zu gehen, was uns ja auch wieder zu dieser Work-Life-Balance zurück, ähm, bringt, weil, hm, dadurch, dass ich ja jetzt so ein bisschen Arbeitserfahrung habe, habe ich auch meine Stunden reduziert. Also, ich hatte früher, ähm, für
<clears throat> Oh. Okay. Ja. Independent und so was. Ja. Oh wow. Bei gleichem Gehalt natürlich.
Ja, das stimmt. Es gibt dann auch weniger Geld, <laughs> da hast du recht. Aber es ist, ähm, einfach für für mein Leben oder so für mein für mein Wohlbefinden ist es einfach so besser. Und ich glaube, ähm, dass viele in der jüngeren Generation, also ich bin ja schon ein bisschen älter, aber viele in der jüngeren Generation das jetzt auch so sehen, dass sie dieser Work-Life-Balance so mehr, äh, mehr Fokus geben, ne? Und g nicht mehr Vollzeit arbeiten wollen.
<laughs> Ja. Ja. Der der der Luxus, der wahre Luxus ist ja letzten Endes die Zeit zu haben, das Geld, was man womöglich dann auch reichhaltig verdient, wenn man Glück hat oder vielleicht auch nicht ganz so reichhaltig, aber die ganze Zeit, die man da investiert und das Geld dafür dass man bekommt, dass man das auch ausgeben kann, dass man das auch gut investieren kann in in in tolle Erlebnisse, weil das letzten Endes das, was einem, ähm, sage ich mal, so dieses Gefühl von Qualität gibt im Leben. Ähm, außer Kino und Musik, ähm, bleibt da noch Zeit für andere Hobbys oder was was gestaltet da noch so deine gute Work-Life-Balance?
Mhm. Ja. Mhm. Hm. Ja, also ich versuche, der Gesundheit halber, versuche ich natürlich auch jetzt, wo ich ja 'n bisschen älter werde, äh, so, ähm, auf so Sport zu machen. Aber dann eher so in diesem Bereich Gesundheitssport, also für meinen Rücken zum Beispiel, weil ich ja auch viel sitze. Ähm, aber, ähm, genau, aber das ist jetzt auf jeden Fall nicht so 'n intensives Hobby, wie das jetzt andere so mit Fitnessstudio dreimal die Woche oder so. Das ist jetzt bei mir eher in 'nem
<chuckles> Okay. Da steckt mehr der Kopf und weniger das Herz hinter. Also der die Vernunft sagt dir, dass du's machen musst, aber das Herz ist eigentlich bei der Musik und dem Kino.
äh, so Ja. So kann man das sagen. Genau, und halt auch generell dann so Freunde treffen, wie auch immer. Aber ich finde halt so, dass halt die Leute, mit denen ich zu tun habe, die sehen die Dinge auch inzwischen so ähnlich wie ich. Also, da ist eigentlich jetzt kaum jemand, der der sich so als Karrierist oder wie ich's jetzt, äh, bezeichne, äh, von sich sagen würde, weil sie dann alle so sind, dass sie schauen, ähm, dass sie ja, genau, vielleicht nicht in Vollzeit arbeiten, dass sie vielleicht auch öfter mal so den Arbeitgeber wechseln und sich da so 'n bisschen Freiraum verschaffen, ne? Oder freiberuflich tätig sind auch, ja. Mhm.
<chuckles> Verstehe. Mhm. Ja. Wäre auch das ist eine Möglichkeit. Aber wäre für dich denn einen eine Job äh, ein Jobwechsel überhaupt eine Alternative oder erzeugt der Job für dich generell oder hast du dich damit arrangiert oder erzeugt er bei dir Stress manchmal?
Mhm. Ja, es geht. Also, in der Vergangenheit, ich hatte schon einige Jobwechsel gemacht auf jeden Fall. Also, es gab so Zeiten, wo ich wirklich so alle 1, 2 Jahre auch 'n neuen Arbeitgeber hatte, was teilweise auch dadurch kam, dass die Verträge auch einfach befristet waren, ne? Ähm, oder ja, man da keine aufgrund von irgendwelchen Projektmitteln da keine Weiterbeschäftigung anbieten konnte, ähm, wenn dieser
<clears throat> Mhm. Oha. Sieht oft im Lebenslauf natürlich nicht immer ganz so gut aus, wenn man überall nur 1 Jahr gewesen ist, aber man hat ja keine große Wahl.
Mhm. Hm, ja, richtig. Und, ähm, genau. Und auf jeden Fall, ja, jetzt aktuell, ich bin da eigentlich so ganz zufrieden. Also, ich habe ganz nette Kolleginnen und Kollegen und, äh, meine Teamleitung ist auch ganz umgänglich, sage ich jetzt mal. Und ich kann mich da irgendwie gut, ähm, ja, einrichten. Arrangieren, genau, das war das Wort, danke. Und, ähm, ja, also, und deswegen also, es würde mich schon unter Druck setzen, ähm, wenn ich jetzt wüsste, dass dieser Arbeitsvertrag, den ich habe, irgendwie in 3 Monaten ausläuft und ich mich entweder arbeitslos melden müsste oder schnell was anderes suchen müsste, weil ich auch von von Menschen in meinem Umfeld gehört habe, dass es irgendwie aktuell auch wieder eine schwierige Situation auf dem Arbeitsmarkt ist und, ähm, es schwierig ist, äh, auch gute gut bezahlte Jobs in Festanstellung zu zu, äh, bekommen.
Arrangieren. <laughs> Ja. Ja, Festanstellung ist ja wie gesagt der der Luxus der Sicherheit, äh, und dann, die Zeit zu haben, das Geld und die Zeit dann auch so einzuplanen, wie man möchte. Dadurch, das du halt natürlich 'n paar Stunden weniger arbeitest, wie du schon gesagt hast und du die Zeit hast und offensichtlich auch die finanziellen Mittel, um dein Leben gut zu gestalten, ist natürlich toll. Ähm, die, ähm, b auf der Arbeit selber hast du aber nicht das Empfinden, das äh, du hast gesagt, du hast du rang du rangierst dich, du hast nicht das Gefühl, dass da irgendwie L Leistungsdruck in irgend 'ner Form dich unter Stress setzt oder so, oder, ähm, bist du da jetzt erst mal glücklich und siehst du dich da auch noch in 10 Jahren?
Mhm. Mhm. Mhm. Nein, das nicht. Ja, also ich bin da auf jeden Fall glücklich. Ob ich d mich da jetzt in 10 Jahren sehen würde, hm, das ist 'ne interessante Frage, weil, also, 10 Jahre wirklich 'ne sehr, sehr lange Zeit sind. Aber ich denke, die nächsten 5 Jahre, dadurch, dass das Unternehmen auch so recht, äh, stabil ist, sage ich jetzt mal, ähm, mache ich mir da jetzt nicht so die Gedanken. Aber, ähm, ne, das ist also so unter den Kollegen, Kolleginnen ist das eigentlich auch, hm, Leistungsdruck oder so spielt da jetzt eigentlich auch nicht so die Rolle. Das liegt auch vielleicht auch daran, dass halt die Arbeit jetzt so eher so im organisatorischen, kreativen Bereich ist und jetzt nicht, ähm, da mit Vertrieb, Sales oder so, ähm, zu tun hat, ne? Ich denke, wenn man in so einer anderen Branche tätig ist, wo es jetzt um Verkaufszahlen geht, ne, dass man da natürlich 'n anderen Druck verspürt, sozusagen, ne?
<chuckles> Okay. Das heißt, für dich ist jetzt auch nicht, ähm, sage ich mal, so 'ne ähm, so 'ne so 'ne so 'ne z du hast kein Ziel, sage ich mal, in deinem Job jetzt irgendwie noch weitere Ziele zu erreichen, dich fortzubilden, weiter voranzukommen, also Karrierist, wie du schön eben gesagt hast, da irgendwie zu sein, sondern, äh, du du siehst dich da, wo du grade bist, ähm, auch weiterhin und, äh, bist damit auch sehr zufrieden, wenn ich das richtig
Hm. Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall. Also natürlich, es schadet natürlich nicht, ab und zu mal über den eigenen Tellerrand zu schauen. Und, ähm, Stichwort Weiterbildung, dass man auch zumindest vielleicht mal noch mal so andere Aufgabengebiete bei seinem Arbeitgeber ersch erschließen kann. Das ist auch auf jeden Fall schon vorgekommen. Ähm, das ist, ähm, auf jeden Fall auch so, ja, mein Ansinnen, dass ich das weiter vielleicht auch noch mal, ja, m mich dann in anderen Bereich noch mal mehr einarbeiten wollen würde. Aber das ist jetzt nicht so im Fokus, das äh, das Thema. Ja, aber ich hoffe dass äh, ich hoffe, dass ich da, äh, dir jetzt so 'n ganz guten Einblick geben konnt könnte, was halt meine Work-Life-Balance und meine Gedanken dazu, ähm, äh, angeht. Ja, es hat mir auf jeden Fall total viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
<coughs> Hm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oh, mir auch. Dankeschön für deine Zeit.
Bis dahin.